โอ้โฮ หลายกิจกรรมมากเลยค่ะ ในแต่ละวันก็ เอ่อ แล้วแต่ช่วงเวลา แล้วแต่วันเนาะ อย่างเช่น ช่วงเนี้ยอะค่ะอากาศดี หน้าร้อน แล้วก็ชอบออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนกันค่ะ พอวันไหนที่แดด แดด แดดดี ๆ เงี้ย คนก็จะออกมารับแดดกัน ทำกิจกรรมนอกบ้านกัน ๆ อืม
อา ครับผม อา โอ้ ครับ เรียกว่าเป็น คือเป็นกิจกรรมกลางแจ้งเสียส่วนใหญ่ ใช่ไหมครับ ที่ว่าเวลา มีเวลาว่าง เงี้ยเนาะ อืม แล้ว
ค่ะ ใช่ ค่ะ ก็พยายามจะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกค่ะให้ได้มากที่สุด เพราะว่าด้วยความที่อยู่ต่างประเทศ ใช่ไหมคะ แล้วแบบมันหน้าหนาวอะค่ะ เราอยู่แต่ในบ้านมานานมาก ไรเงี้ย พอมีโอกาสได้ออกไปใช้ชีวิตด้าน ข้างนอกบ้านบ้างก็ เออ ได้ ช่วงเนี้ยค่ะ ก็จะได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านได้มากขึ้นหน่อย อืม
ครับ อืม อา อ๋อ ครับผม แสดงว่าจริง ๆ แล้ว อ่า ไม่ ไม่ใช่ว่า เอ่อ ทุกทีที่จะสามารถออกไปทำกิจกรรมข้างนอกบ้านได้ตลอด อย่างงี้ใช่ไหมครับ คือ อ่า เป็นบางช่วงเนาะ
ค่ะ ใช่ บางทีมันหน้าหนาว ใช่ อากาศหนาวเกินไป อย่างเงี้ยค่ะ ก็กิจกรรม อ นอกบ้านก็จะมีจำกัดนิดหนึ่งค่ะ อืม ค่ะ
อืม อา โอ้ เรียกว่าน่าจะเป็น อ่า ถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงจะไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือเปล่าเนาะ แต่ว่าจริง ๆ เนี่ย ด้วยความที่ว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนเนาะ แล้วหน้าหนาวก็ไม่ได้ว่าแบบหนาวจนเกินไป อย่างเงี้ย บางทีก็ถ้าเกิดว่าอากาศดี ๆ อย่างเงี้ยครับ อย่างถ้าเป็นตัวผมเองเนี่ยผมอาจจะออกไปออกกำลังกายข้างนอกบ้าง หรือว่าออกไปปั่นจักรยานชมวิว อะไรแบบเนี้ยครับ อ่า ทางนู้นแบบมี มีแบบ กิจกรรมกลางแจ้งอย่าง แบบเป็นกีฬา หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมครับ?
ค่ะ <chuckles> ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ ค่ะ เหมือนกันค่ะ คล้าย ๆ กัน อย่างเช่น ช่วงเนี้ยค่ะอากาศมันดีแล้วก็มีแดดออก เงี้ย ก็ชอบที่จะออกไปออกกำลังกาย หรือออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน ไปเดินเล่นค่ะ ช่วงนี้จะบ่อยหน่อยคือการไปเดิน เดินออกกำลังกายรอบบ้าน แถวบ้าน อืม ลูก ๆ ก็ ค่ะ ลูกก็อาจจะขี่จักรยาน ไรเงี้ย เราก็เดิน ค่ะ
อ้อ อืม อ๋อ ครับผม เอ๊ะ แบบนี้ อ ครับผม เอ่อ ทางนู้นแบบเลี้ยง อา อ๋อ ครับผม แล้ว แล้วเลี้ยงสัตว์ หรือว่าอะไรงี้บ้างไหมครับ?
เอ่อ เคยเลี้ยงนะคะ แต่ว่าตอนนี้มันก็ไปแล้วเนาะ น้องก็อาจจะจากไปแล้ว ตุยไปแล้ว ไรเงี้ยค่ะ แต่ก็เคยเลี้ยงเหมือนกัน ก็จะ ตอนที่ยังเลี้ยงเขาอยู่ก็ต้องพาเขาออกไปเดินเล่นนอกบ้านเหมือนกันค่ะ
อ๋อ อ๋อ ครับ อืม เพราะว่า เหมือนอย่างทางผมเนี่ย บางทีเนี่ยก็ออกไปเดินเล่นข้างนอกเหมือนกัน แต่ว่าบางทีก็แบบไม่อยากไปคนเดียว อย่างเงี้ย บางทีก็ พาน้องหมาที่บ้านติดตามไปด้วย เพราะว่าเหมือน อา เลี้ยงไว้เฉย ๆ บางทีแบบอาจจะเบื่อกันทั้งคู่ ไรเงี้ยครับ ก็มองว่าถ้า เออ บางทีเราออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง งี้เนาะ ถ้าแบบไป ไปกับใครสักคนหรือมี สัตว์เลี้ยง มีอะไรไปด้วย อย่างเงี้ย ก็อาจจะ ทำให้ไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เนาะ อืม แล้วอย่างเงี้ยครับ ถ้าเกิดว่าเป็นกิจกรรมในร่มอย่างงี้ล่ะ แบบอยู่ที่บ้าน ถ้าเกิดว่า เหมือนเป็นวันที่เราออกไปไหนไม่ได้เนาะ มีแบบ เออ มีอะไรทำบ้างไหมครับ แบบอาจจะทำอาหาร หรือว่ามีกิจกรรมอะไรในครอบครัว อะไรแบบเนี้ยครับ?
อืม ค่ะ ค่ะ อา <chuckles> ค่ะ ค่ะ เออ ใช่ ค่ะ อืม <chuckles> อืม